Ajá, ahora sí que los manuales. <laughs> Este, en mis primeros recuerdos, o sea, eran saliendo a jugar con el patín del diablo y mi hermana con con su bicicleta, que yo no alcanzaba porque es mayor que yo, estaba más grande. Entonces, era éramos a hacer carreritas, eh, ella en la bicicleta y yo en el patín, y a ver quién llegaba de este lado al otro más rápido y todo esto, eh, y eran como que las primeras, ahora sí que contactos por f o sea, afuera, y que de ahí empezamos a ahora sí que a jalar a los vecinos. Em, que también creo que era como muy el plus de que todos andábamos por las mismas edades. Entonces conectados.
<chuckles> Mm, ah, okey. <chuckles> Okey. Ujú. Ah okey, ósea pueden hacer como su su grupito de de niñas de la misma edad.
Exacto. Y y pues más fácil, ¿no? O sea, veces nos llevamos, yo creo que con la mayor nos llevábamos como 3, 4 años, pero pues a fin de cuentas éramos como pues jugando, ¿no? O sea, que eso ya ni te importa mientras te la pases bien. Este, pero sí, o sea, realmente todos mis recuerdos, o sea, son de que en la bicicleta, en el patín del diablo, jugando a las escondidas y todo eso, y casi siempre era como enfre justo enfrente de mi casa, porque mi mamá era la que más estaba al pendiente, no nada más de nosotras 2, o sea, de todos, de todos los niños de de ahí de la de la cuadra, ajá. Entonces ya también las mamás de ellos tenían como la seguridad de: "Ah, sí, sal" o sea, de que "vas a ir allá con ellas", de que "está bueno", de que "ahí está su mamá, no pasa nada". Sí, literal. <chuckles>
Sí. Ah. Superbien. Ujú. <chuckles> Ah, qué padre. Y en la calle. <chuckles> Ajá. <chuckles> Ahí los cuidan. <chuckles> Oye, y cuando empezaron <chuckles> cuando empezaron como a a hacer como esta bandita más grande de niños, ¿seguían jugando igual con con bicis y esto o empezaron a hacer otro tipo de juego?
Ujú.